Ich mein, ich ich red jetzt nicht darüber, wenn jemand im Laden was klaut, ja?
Äh Ne, ne, ne. Ja, ja, ja. Wir reden schon so frauenfeindliche Sachen und ja.
Ich mein jetzt wirklich genau, genau. Ich mein wirklich richtig, richtig böse Dinge.
Ja. Und
Und, äh, da da diese Nachrichten, die da kriege ich immer zu viel und auch mit manchen Richterin Richterrinnen in Deutschland, da kriege ich auch manchmal zu viel, wo ich mir denke: „Ey, wer hat die eigentlich ins, äh, Gehirn reingemacht?” Gepuput. genau. Und, äh, da da kriege ich auch zu viel, wirklich, da kriege ich Puls.
Mhm. Gepuput? Jawoll. Ja. Ja.
Und ja.
Ja, ist kein einfaches Thema, aber es könnte eigentlich so einfach sein, ne? Wenn sie's so 'n bisschen machen würden. Und und und ich versteh's auch nicht, ist es so 'n Schuldgefühl von früher oder ist es so, ähm: „Die können's einfach nicht”, sind überfordert oder warum hapert es da? Weil andere Länder sind ja auch 'n bisschen flotter dabei, durchzusortieren, ne?
Richtig. Ja, natürlich, natürlich, aber ich glaub in Deutschland, wir sind ja alle so ribel liberal und ne, das dürfen wir nat natürlich nicht vergessen. Also, das sind halt solche Dinge, das das regt mich dann auf. Und, äh, dann hör ich auch nicht gerne Nachrichten, ne? über die Medien auch nicht, das das hab ich auch keine Lust drauf. Ich war 'n bisschen ja?
Mhm. Hm. Ne. Ich find für die die normalen Bürger es wird nur noch schlimmer, während die anderen sich ausruhen können und machen können, wie sie wollen, ne?
Richtig, richtig. Also, es ist wirklich so, wo ich sage, ähm: „Hier wird ganz klar differenziert“, ne? Und die Leute, die machen, die haben halt ihre Vorteile und der Bürger, der wirklich arbeitet ich guck mir meine Lohnabrechnung erst gar nicht an, weil dann kriege ich immer dann hab ich schon schlechte Laune.
Ja. Ja. Mhm. Ja, ja. Also, in Deutschland ist es ja noch mal krasser mit den Abzügen vom Lohnstreifen. Ähm, ja, also
Ja. Und das soll ja jetzt erhöht werden, ne?
Auch noch? Man gibt ja schon fast die Hälfte ab.
Ja, ja. Jap.
Alter Schwede.
Richtig. Also, ich sage ja auch, im Jahr arbeite ich 6 Monate eigentlich umsonst für den Staat, ne? Ist ja so.
Ja, 100%
Ja, und, ähm ja, das sind halt so Nachrichten, die machen mich dann echt nicht happy, ne? Ähm genau.
Ne, selbstverständlich nicht. Das ja das ist so 'n frustrierendes Thema dann halt, ne? Und das ist das macht dann auch schon so